Y entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo cómo le haces?, ¿cómo ofreces apoyo emocional? Tú sabes, sin que la persona sienta que le quieres dar así una solución a todo.
Pues mira, yo personalmente, eh, esta parte la sobre todo de permito que la persona se abra sola. Escucho la plática, eh eh, si la persona está triste, por ejemplo, o o si está enojada, porque tú puedes tener todas las todo tipo de emociones. Entonces, lo primero que permito es como que me acerco, si es una persona, obviamente, que conozco, incluso, eh ajá, a lo mejor con algún extraño, pero principalmente con gente que conozco y trato día a día, ¿no? Tú ves, tú te das cuenta que está enojado, que está contento, que está triste. Entonces, lo que yo permito es como su espacio. Cuando la persona de bueno, cuando se sienten listos, entonces ya empiezan solitos a hablar, solitos a hablar. Y lo primero, pues, yo la verdad escucho. Que me cuenten toda la historia toda la historia, eh, porque a veces la nada más quieren hablar. No es tanto que lo arregles, ¿no? De alguna manera sacar lo que traes adentro, te ayuda muchísimo a sanar o a o a sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Porque al final del día los problemas que tienes con los demás, pues, al que le afectan es a ti, porque a ti te interesa, ¿no? Igual a otra persona o la otra situación es a veces hasta ajena a ti, y y no lo permites. O sea, no no no tiene que ver contigo, pero lo haces como tuyo, como que te aferras a eso y lo haces tuyo y lo tomas personal y, pues, eso te hace sufrir muchísimo más. Entonces, realmente, de esta forma e es la que yo doy como un primer paso, ¿no? No invadir su espacio personal.
Ah. Sí, ¿cómo no?, eso es Ah, ya, sí. No, sí, la verdad es que sí es cierto, eh, es bien difícil, sobre todo cuando son situaciones fuertes, pero como dices es muy importante escuchar primero. Eh, muchas personas simplemente como lo has comentado pues se quieren desahogar, ¿verdad? Pero, ¿cómo cómo tú dirías?, para ti, ¿qué exactamente te dicta que, eh, la persona realmente solamente quiere desahogarse? O si te está pidiendo un consejo, ¿cómo cómo lo lo puedes detectar?
Pues, mira, eh, pues, se me hace no se me hace tan difícil, porque la persona cuando se está desahogando definitivamente te está contando todo lo que está pasando, ¿no?, o sea, lo lo que le hicieron, lo que no le hicieron, lo que hizo, lo que no debió haber hecho, y al final de la de como cuando saca todo el lo que trae adentro, entonces, ya te dice: "Oye, ¿y tú qué o qué te parece, tú qué opinas, no?, o sea, ¿crees que exageré? ¿Crees que fue demasiado? ¿Crees que me enojé por algo que no valía la pena?". Ahí es donde me doy entonces, ahí es donde yo ya intervengo, ya intervengo, le digo: "¿Sabes qué?, pues, mira, mi punto de vista es esto y esto, o yo opino", porque, o sea, al final del día no tenemos todas las respuestas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo ya intervengo y entonces ya doy mi, eh, pues, mi experiencia de vida, ¿no? "Mira, me ha funcionado esto, o he visto otras personas que les ha funcionado aquello". Y es ahí donde yo ya interfiero o ya intervengo, valga. Porque la persona me permitió entrar. Porque si no te lo permite, pues, el consejo viene siendo innecesario, porque no te va ni a escuchar. Entonces, no hay forma de de de alguna forma, aportar algo, digo, no resolverlo todo porque no se puede, hay cosas que no se pueden resolver aunque digas bonitas palabras, pero por lo menos, ya te está escuchando, está poniendo atención porque se está dando la oportunidad de meterte en esa en esa situación en que está viviendo la persona. Ahí es donde me doy cuenta, definitivamente.
Sí. Así es. Ah, muy bien, de alguna manera la men la persona te lo expresa, ¿no?, que te está diciendo ya directamente, o incluso, como dices, pues, ya las palabras que está usando te está pidiendo un consejo que le indique, qué podría hacer, pero, ¿te ha pasado que a veces son situaciones tan claras, tan lógicas que quisieras, pues, decirle así directamente la solución?, ¿cómo cómo le haces para evitar ese impulso de de decirle: "En ese vaso te estás ahogando"?
Mm. Pues, definitivamente trato de no interferir, porque todo es un proceso, ¿no?, o sea, a veces, se oye fácil la solución, porque de verdad, ya cuando sales del problema o de la situación, te das cuenta que era más fácil de lo que te imaginabas, pero en ese momento, cuando estás en adentro de la situación como que, pues, tu mundo se hace más pequeño, ¿no?, tu dices: "Soy tan pequeñito que no eso ya se sale de mi control completamente", entonces, trato de darle el espacio, ¿no?, de aunque tú tengas una solución, nos se dice fácil, pero llegar al resultado no ha sido nada fácil, porque muchas veces queremos, eh, de decirle: "Ay, ni no llores tanto, estás exagerando", ¿no?, por ejemplo, o: "Mira, la cosa es así de sencilla", pero, pues, tenemos que bueno, considero que la empatía es muy importante, ¿no?, ¿cómo te sentirías tú en la situación de la otra persona?, ¿no?, ¿cómo te sentirías adentro del problema?, no afuera, ¿no?, porque uno está afuera al final, tú no sabes lo que estás sintiendo, yo considero que es como respetar su propio dolor, ¿no?, y de cómo se siente emocionalmente, y y respetar esa parte donde aunque le des el consejo como que le vas midiendo, o sea, no te vas así con todo, o sea, definitivamente no no no me iría con todo por respeto a su dolor, porque, a lo mejor, yo ya lo superé, o ya viví una situación similar, y cuando yo estuvo cuando se estuvo adentro, pues, tú sabes lo que duele, o cómo te sientes emocionalmente, pero yo creo que principalmente respetar respeto su dolor, o sea, que no se sienta invadido por mí, de que para mí es estoy minimizando su sufrimiento, su momento, ¿no?, estoy minimizando cómo se siente, entonces, yo creo que más que nada respetar el espacio personal.
Sí, claro, tienes mucha razón. Sí, el el respeto ante todo, de que hay que escuchar primero y ver cómo es la situación antes de sentirse impulsado a arreglarle la vida, pero, ¿también te ha pasado que llegan personas contigo, sobre todo la familia, pero aquellas personas que están buscando que tú les regales los oídos, o les digas lo que ellos quieren escuchar?, y ya sabes esa técnica, que no hacerse responsable de sus propias decisiones, sino busca cargárselas a otros, ¿cómo le haces para evitar sin que esa persona se sienta rechazada?
Pues, fíjate que regular bueno, digo, familiares sí tenemos de todo tipo, ¿no?, o conocidos de todo tipo, ya sabes, como que de tanto conocerlos, de tanto la convivencia, ya los vas conociendo, y sabes como que: "Y si le digo esta palabra, se va a sentir agredido", ¿no?, sino no le digo, también se va a sentir agredido, ¿no?, porque que lo que esta quiere quiere ser escuchado, ¿no?, al final, entonces, definitivamente es sí, me voy con calma sí, me voy con cautela, porque sabes su reacción y al final del día, si algo le sale mal en tu consejo, porque lo sigue literal, es muy literal, no no puede tomar, eh, en ese momento, a lo mejor, no se siente capaz de tomar la decisión correcta o adecuada, a veces, lo correcto no es lo mejor o lo más fácil, pero, e es lo que tienes que hacer, a veces, no queremos hacerlo, ¿no?, entonces, yo definitivamente sí le daría un consejo, pero mucho más cauteloso, con palabras más sencillas, digamos, de alguna forma motivarlo a que tome la elección la otra persona, la que está en el problema, porque
"Ya conozco que esta es la llorona", ¿no?, por ejemplo.
tiene que asumir su responsabilidad y saber qué va a pasar, ¿no?, yo yo regularmente utilizo: "Mira, si haces esto, te puede pasar esto, ¿no?, y si haces aquello, te va a pasar aquello", ¿no?, entonces, al final lo lo hago que él elija, y que tome la decisión que considera para su situación sea la más correcta.
Sí, y es que hay esos casos, muchos, sobre todo en gente joven, que espera que tú le des una solución, ¿verdad? Pero en realidad, mm, la persona más madura tiene esa responsabilidad de ayudar al otro a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? ¿Y cómo l dirías? ¿Qué qué me compartirías? En cuanto a cuando una persona, dices: "No, esta persona ya no necesita un un apoyo emocional o que alguien la escuche, sino ya ocupa ayuda profesional" ¿Cuándo tú piensas que eso es necesario?
Pues como eso vuelve algo repetitiva la situación y de que, y en que todas las situaciones que ha vivido, eh, repetitivos ante ese punto, sí trato, o sea, de decirles: "Sabes que mira yo no me sé todas las respuestas, vamos a buscar información", digo, li también buscando información de otras opiniones ayuda bastante. Pero cuando ya de plano tú ves que es una reincidencia en lo mismo punto el mismo punto, sí, sí, sí he sido muy directa, ¿no? Sabes que mira, yo ya no te puedo ayudar, eh, si necesitas aquí, yo te voy a estar para escucharte, pero necesitas ayuda, alguna ayuda profesional y te sugiero que lo hagas, ¿no? Porque ya esto definitivamente se salió de nuestro control, pero sí tiendo a ser muy directa, sin ser agresiva, sin que la persona se sienta menospreciada, ni ni ni que se sienta que no no, ya no la quiero escuchar, no no, o sea, sí le dejo la oportunidad de po de seguirla escuchando, pero, más sin embargo, le estoy diciendo: "Pues, mira, mis límites son hasta aquí, ya no ya no hay más que yo te pueda aconsejar", ¿no? Porque también, pues, la experiencia de vida no todos lo hemos vivido lo mismo, y de la misma forma, y no hemos reaccionado de la misma forma en nuestras emociones. Entonces, lo que le sugiero es: "¿Sabes qué? Busca ayuda profesional". Mira, incluso te le recomiendo algún lugar: "O mira, me han contado que este lugar sí puede funcionar", o "Mira, he visto esto en algunas páginas", ¿no?, de que te pueden ayudar para empezar a a ver pues, por dónde caminar, ¿no? Pero sí, sí, sí tiendo a ser directa cuando ya de plano se sale de mi control.
Mm, fíjate que mencionaste un punto que me llamó mucho la atención en la que dijiste: "Bueno, pues yo no tengo la solución, no me sé todas las respuestas, pero mira, vamos a investigar, o qué te parece que he visto esto y y y te puedo llevar, o vamos a verlo", porque siento que de esa manera, mm, la persona no se siente abandonada, y eso es algo muy bueno que que haces, me me agrada lo que compartiste, y ¿dirías tú que también algunas personas necesitan esa, eh, firmeza? O como lo mencionas ¿ser directa? Para que la persona lo entienda puesto que hay personas que son un tanto débiles para todo y necesitan esa esa guía estricta de: "A ver, vas a hacer esto", y entonces lo hacen, de lo contrario no no pueden, como que no pueden salir de ese hoyo, están dando vuelta y vuelta hasta que tú les dices: "A ver, la salida está acá", ¿tú tú estás de acuerdo con eso?
Sí, definitivamente si hay personas que tienes que ser digo, por amor a esa persona, o por cariño a esa persona, tienes que ser supleta te debes mantener ¿sabes qué? Esto es lo que puede ayudarte. O mira, si sigues así, si sigues por el mismo camino, pues los resultados no pueden ser diferentes, ¿no?, haz cosas distintas hay resultados diferentes, si tú no haces siempre, haces la misma receta, pues no te va a salir otra cosa, ¿no?, entonces si, definitivamente te tienes que mantener por por el cariño que le tienes a esa persona, y porque no lo quieres ver así todo el tiempo, quieres que salga de ahí de alguna forma, y y de verdad tú, de estando del otro lado, donde afuera de la situación emocional que está viviendo, la persona pues no la quieres ver en esa situación, entonces definitivamente ¿sabes qué? Tienes plan a, plan b, pa plan c, tú elige, si tú quieres continuar como vas, pues pues sigue haciendo lo que estás haciendo, o sea no cambies nada, ¿no?, definitivamente decirle: "Mira, no te puedo ayudar, tú no quieres ser ayudado realmente, no quieres que te ni siquiera te consuele, entonces, pues si sigues ahí no va a cambiar absolutamente nada", ser realistas, ¿no?, si tú no cambias tu forma, si tú no cambias la manera, si no cambias el camino, pues nunca vas a llegar a un lado diferente definitivamente, si tengo que si me tengo que mantener en ese punto donde, ya no hay más que blanco y negro, ¿no?, def o o hay otro color, pero tú eliges, al final del día es tu elección, es tu vida y tú sabes si quieres vivir así el resto de tus días.
Así es. Por otra parte, tenemos esta, eh, este lado bueno en el que vivimos en una cultura en la que la familia está para apoyarse, sobre todo en las familias latinas, ¿no? No existe esto de que tú solito arregla tu situación, sino que existe esto de que a ver, ¿qué te pasa?, ¿quieres hablar? De alguna manera eso muestra interés en la persona. Sin embargo, como mencionas, que bien eso de de decirle: "Bueno, ahora ya vi que no quieres una solución, entonces, pues te toca decidir qué vas a hacer". ¿Cómo tú ves esa parte cuando una persona o la familia se mete y que el individuo ya no quiere esa ayuda? ¿Cómo cómo tú manejarías esa situación?
Pues, yo creo que definitivamente debes dejar que solito tenga sus pequeños tropezones, de verdad. A veces, eh, abrazar o apapachar mucho la situación, pues, no dejas que madure la persona, ¿no? Tanto tratarla de proteger una y de otra forma, y tú estás viendo que se está lastimando y quieres protegerlo. Llega un momento donde debes dejar de protegerlo, porque tanta tanto amor a veces hace daño en e en estos sentidos, porque la persona como que se siente en un área de confort, ¿no?, de: "Ay, voy a llorar y todos me van a abrazar, ¿no? O sea, voy a llorar por la más situación". El problema es cuando es resilen o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya está acostumbrado a que siempre alguien va a solucionarlo, ¿no?, y alguien le va a resolver el problema de alguna forma, pero realmente él o ella no están trabajando en su emoción. Y si no trabajan en esa área, no va a cambiar nada, ¿eh?, no va a pasar y van a pasar 30 años, y y va a seguir siendo la misma persona, porque nunca maduró. Entonces, a veces sí es necesario quitarle los algodones, ¿no?, tanta protección, para que también aprenda a a aparte, quizá así, de verdad lo estás ayudando más que con tanto apapacho.
Sí, mm. Muy cierto, eso es muy cierto. ¿Y qué dirías tú?, porque estamos de acuerdo en que hay personas con sus problemas normales, sin embargo, hay algunas otras que ya t ya están al borde de una situación extrema, como platicabas, eh, que ya se requiere una ayuda profesional, pero que por sí solas no lo hacen. Ya como hablando de una persona con pensamientos suicidas o cosas así, ¿cómo cómo, eh, me dirías tú que, mm, o qué señales tú verías en una persona así que, eh, acudirías con esa, eh, manera que tienes estricta y buena, digamos, de de ponerlos en en su lugar? ¿Cómo la ayudarías para que sí de veras ocupa esa ayuda profesional?
Pues definitivamente si estuviera en mis manos, pues llevarlo a una institución, o sea, si ya estuviera en mis manos, llevarlo ahí. A la mejor hasta un tantito en contra de su voluntad, por el bien de la persona, definitivamente. Si lo quiero ver bien y el día de mañana no llorar pues, quizá intentar esa última ese último paso, ¿no? Ya ya llevarlo un poquitito como para ver si alguien más puede ayudarlo definitivamente. Yo creo que sería lo último que intentaría, definitivamente.
Sí, tienes mucha razón. Me ha gustado mucho lo que has compartido, sobre todo por el hecho de que se requiere ayudar a la persona aunque a veces sea quitándole, ¿no?, ese colchón, como decías, para que no se haga daño. Agradezco mucho los puntos que que has mencionado. Me ha dado gusto platicar contigo.
Claro. No, y gracias por escucharme, que tengas muy bonito día.
Hasta luego, que estés bien.
Igualmente, bye.